Ya, jadi, eee, selain, eee, ngobrol atau, eee, diskusi atau berbagi informasi terkait, eee, otomotif, khususnya motor, nah, eee, disitu juga sebetulnya, eee, bisa kita dapat informasi, eee, toko yang memang menjual onderdil dengan harga kompetitif dan e kualitasnya terjamin original terus juga, eee, dapat rekomendasi, eee, bengkel yang memang, eee, punya reputasi baik dan juga harganya bersahabat, gitu, ya. Nah.
Mhm. Mhm. Mhm. Oh, gitu.
tapi di luar dari, eee, otomotif itu juga, eee, aku tuh dan teman-teman lain ya, itu tuh bisa, eee, sambil berbisnis sebetulnya di dalam komunitas.
Oh, sambil berbisnis ya, bisa juga, ya.
Mhm, bener, Kak, jadi memang ada beberapa- karena kan, eee, di komunitas itu kan, eee, campur-campur, ya. Eee, maksudnya anggotanya itu dari latar betul, mhm, berbeda, terus juga pekerjaannya berbeda, mungkin ada yang karyawan kantoran, ada yang, eee, usaha sendiri, ada yang UMKM, gitu, ya. Nah, jadi, eee, dan di komunitas itu sering mengadakan, eee, acara-acara, eee, baksos, bak bakti sosial dan juga, eee, kegiatan sosial lainnya. Nah, kalau mhm, misalkan ada acara seperti itu dan, eee, ada kebutuhan seperti katering atau makanan, itu kebetulan ada temen aku yang punya usaha katering dan a kuliner, terus juga mhm, ketika akan bikin seragam atau jaket, itu ada temen aku juga yang punya, eee, UMKM.
Latar belakangnya ya, latar belakang, backgroundnya, ya, bercampur-campur, oke. Mhm. Mhm. Oh. Oh, gitu. Jasa ini pembuatan e konveksi. Oke, berarti macam-macam lah, kalau mau apa, ada, gitu ya, ibaratnya ya, Kak, ya.
Heeh, konveksi, heeh, betul, jadi mhm, betul, jadi, eee, sebenarnya di komunitas itu jadi, eee, dari kita untuk kita, gitu, jatuhnya, Kak.